जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि इस बात का हमें ख़ासा ध्यान रखना होता है और ये बहुत अच्छा भी है कि कहीं न कहीं इस चीज़ का ख़्याल रखा जाए। अच्छा अ, ऑनलाइन स्कैम की मैंने बात करी तो देखिए उससे कैसे बचना ज़रूरी होता है? क्योंकि देखिए ब आजकल ना बहुत सारी चीज़ें भी आती है, इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर अ, तो वहाँ पे ना कभी-कभी हमारा ध्यान चला जाता है और हम उस पे क्लिक कर देते हैं और होता क्या है कि कभी-कभी फ्रॉड हो जाता है, हमारी जो निजी जानकारियाँ हैं वो भी तो इससे वैसे बचें कोई तरीक़ा होता है या फिर हमें खुद ही कुछ निजी तौर पर कुछ अपनाना चाहिए? तो उसके बारे में बताएँ।
जी हाँ, ये सब भी काफ़ी होता है। हुँ। जी, बिल्कुल। तो हाँ, जब आप ज जो कि ये सब अ, मुझे लगता है स्टूडेंट के साथ काफ़ी होता है और किसी के साथ भी हो सकता है स्टूडेंट ही नहीं, क्योंकि अ, वो जो भी स्कैम करते हैं वो अ, उस ग्रुप को टारगेट करते हैं अ, जिन जहाँ पे उन्हें लग जिनको जल्दी बेवकूफ़ बनाया जा सके। उनको लगता है बच्चों को इतनी जानकारी नहीं होती है और या फिर अ, तुरंत वो जो है, कुछ पाना चाहते हैं, तो उस हड़बड़ में वो ग़लतियाँ कर बैठते हैं, इसलिए हर इंसान को जो है कुछ भी अ, चीज़ें आती हैं या फिर कुछ भी आप देखते हैं तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके पीछे के सोर्स को स अ, देखें कुल और अ, सर्च करें कि ये सही जगह से जो जानकारी दी जा रही है, कि नहीं जा रही है। किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक ना करें। आप जिस आईडी से अ, कुछ भी ईमेल आता है तो आप उसको देखें कि ये पर्सनल ईमेल से है या फिर किसी जो है लेजिड है तो ये सब जानकारी रखनी चाहिए और कोई ज़बरदस्ती, कोई जो आपको तुरंत बोल रहा है, कि ये करें वो करें तो आपको तुरंत आप रेड फ्लैग <chuckles> अ, उसको बोल सकते हैं क्योंकि आपको तुरंत आपसे कुछ माँगा जा रहा है या फिर क बहुत ऐसा बार होता है कि आपको पैसे की डिमांड की जाती है तो ये सबसे दूरी बना के रखना चाहिए।
हुँ, हुँ। हुँ। ज़रूर। बढ़िया। उ, जी। बिल्कुल। हुँ। हाँ, हाँ। उ, जी। हाँ जी। बिल्कुल।